إمم إمم. يعني أنت بتحس ساعتها إن ده بيبقى نابع أصلًا من أصل الشخص ده، وتربيته و و والبيئة اللي هو جاي منها؟ جميل. طب أ امم.
إمم. صح. بالضبط. بالضبط فعلًا، آه أنا فعلًا موضوع ال موضوع ال الت التربية دوّة يعني أو إن الواحد حتى أنا كمان بارَبّي أولادي كده على فكرة، بارَبّي أولادي على كده، باقول له ب ب بييجي يقول لي: "ده واحد شتمني، قُمت أنا شاتمه" قُلت له: "طب سؤال أنت هو نرفِزك ليه؟ عشان ان عشان هو شتمك صح؟" قُلت له قُلت له: "طب أنت إيه الفرق ما بينكم؟ ما أنت كمان شتمته!" يقول لي: "أصل هو قليل الأدب،" قُلت له: "وأنت كمان قليل الأدب."
آه آه. إمم. إمم. يعني أنت بتقول له
قُلت له قُلت له: "بُصّ لو في حد لو كُل واحد هيعمل مع اللي قُدّامه نفس اللي عمله فيه لأ، يبقى كده ما الد الدنيا كُلّها اتساوت، هتبقى في حرب في الدنيا. في بقى حد بي"
آه. امم، امم. يعني أنت ضد ضد فكرة إن المعاملة بالمِثل، لأ أنت بتشوف إن المعاملة بالأصل أكتر؟
بالضبط طبعًا المعاملة بالمثل ديّة لأ دي مش مش مش مش في مدرستي حتى مش باعلّمها لأولادي، أنا فعلًا باعامِل ب باعامِل الناس بأصلي، وباحترامي، وباحس ده بيرَبّي أكتر خُد بالك وبيكون يعني يعني بيخَلّي الناس يعني لأ يعني يعني تحترمك أكتر.
آه. جميل. آه. ده حقيقة. طب مثلًا آآ لو في في جُمل مثلًا كده أو بقى طريقة ممكن نقول أو أسلوب مُعين أ عايز تصارح حد بيه، بس أنت قلقان أو حاجة عايز تبقى حسيس جدًا في الكلام اللي أنت بتقوله، في أسلوب مُعين أو كلمات مُعينة بتستخدمها؟
إمم. إمم. إمم. بُصّ كلمات مُعينة ووقت معين، عايز مثلًا إنّى أتكلم مع حد في حاجة، أو أقول لحاجة مثلًا آآ لحد وه وأنا مقَلّق هو هيفهم الكلام ده إزاي، طبعًا باتكلم معاه وباخده مثلًا كده على جنب في مكان مش شرط يكون يعني لازم يكون قاعدين مع بعض في مكان ظريف، مثلًا في كافيه في آه لازم نبقى بر لا لازم نبقى لوحدنا طبعًا ما ينفعش ط طالما الموضوع حساس وممكن يحصل فيه سوء تفاهم ما ينفعش طبعًا الموضوع يعني ما <chuckles> لأ لازم طبعًا أفَهّمه، وأتكلّم معاه ولازم أنا فعلًا يعني أكون مبتسم وأنا باتكلّم.
آه. أيوه. آه، آه. ماشي. آه، آه. أ لاز لازم تبقوا لوحدكم والّا ممكن ت آه، آه. ماشي. إمم.

آه طبعًا يعني <chuckles> آه طبعًا تخ بس بس مش مش مش تخلّيت عن الإحترام، أنا الصراحة أحرجته ويعني و و و و يعني الصراحة خلّيته يبُص لنفسه نظرة وِحشة أوي، قُلت له: "أنت يعني أنت سؤال هو أنت يعني هو أنت لما لما تتكلم عنّي من ورايا ف في ضهري بشكل والكلام ده يوصلني أو أو أنت وأنا عارف إن أنت قد إيه في مشاكل ما بيني وما بينك، أنت استفدت إيه؟" وبعد كده و ح حاولت فعلًا يعني أ ده كان واحد صاحبي يعني، اتكلم عليَّ في ضهري كلام مش كويس ب يعني بدون بدون يعني ما ما يعني بدون أي سبب بدون أي حاجة، هو كانت غيرة وخلاص، فطبعًا لأ و ابتدا أ أوجه له كلام أقول له أقول له: "بُص أنت اتكلمت عليَّ في ضهري، بس أنا هاتكلم في وشّك عشان د أنا متربى على كده، واللي أنت بتعل ده بتعمله ده وأنت مترب"
إمم. ماشي. إمم. ماشي جميل آه، آه، آه. آه. إمم. آه ده هنا هنا أنت استخدمت الصراحة بقى، يعني أنت آآ استخدمت بقى ال آه.
آه ولأ وهاجمته الصراحة، وبيّنت له إن هو الصراحة اللي بيعمله اللي هُ ال اللي ب اللي أنت بتعمله أسلوب مش متربّي، فبيّنت له لأ، فبيّنت له إن ال آآ يعني عيب إن أنت تقول عليَّ كده، و و وت وت وتغلط فيَّ وفي أُسرتي بالشكل دوّة، م غير مقبول تمامًا، لكن الموضوع كبير جدًا الصراحة، ولأ و قُلت له: "ما تتكلمش معايا تاني، أنا مش عايز أعرفك تاني، ولو سمحت لمّا حتى امسح رقمي من عندك لإن لو اتصلت بيَّا مش هارُدّ عليك." بس كان ي هنا لأ دي ده دي دي دي تقريبًا الحاجات ال ال الحاجات القليلة أوي، اللي استخدمت فيها فعلًا يعني أسلوب قاسي وحاد، آآ وفي نفس الوقت قُلت اللي في قلبي بصراحة جامدة أوي الصرا
جميل. بالضبط. آه يعني أنت نهيت معاه كمان ال آه، آه.